<chuckles> พอ อื้อฮือ เพราะอากาศใช่ไหมเนี่ยครับ?
อา มันไม่ได้จริง ๆ อืม ด้วยอากาศด้วย แล้วก็ ส ด้วยความที่ว่าชุดอะมันไม่ได้ ระบายอากาศเนาะ แล้วมันก็ เขาเรียกอะไรอะ มันมีความคัน แล้วก็มันมีพวก แอกเซส เซสซอรี เนี่ยเยอะ แล้วก็พวกเครื่องประดับ อะไรพวกเนี้ย มันไม่ใช่ของแท้ ใช่ไหม พอมันใส่อะบางทีเราแพ้ เพราะว่าอากาศมันร้อน มันก็คัน
อืม ครับ อืม
อืม เราก็ต้องเอากลับมาเปลี่ยน แต่ แต่ว่าบางครั้งอะ ด้วยความที่ มันเป็นอะไรที่เขา อ่า trend ฮิตกัน ใส่กัน เราก็ เราก็ต้องตาม trend ตามเพื่อนไปบ้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม เข้าใจเลยครับ แต่ก็จากที่ฟังดูนี่ ก็คือส่วนใหญ่ถ้าจะให้เลือกนี่ ก็จะเป็นพวกแบบ อ่า ธีมสบาย ๆ แล้วกัน ถูกไหมครับ? ที่จะใส่เสียส่วนใหญ่ อืม แล้ว
อืม ถูกค่ะ ถ้าเลือกได้นะ เราอยากจะใส่แบบสบายทุกวันเลยค่ะ
อือฮึ แสดง ว่า แล้วถ้าบอกว่า ถ้าเลือกได้ แสดงว่าอย่างปกติเนี่ยก็มีที่แบบเราต้องใส่แบบชุดที่มันออก จะบอกว่ายังไงอะ เป็นสวยแล้วกัน หรือว่าเป็นทางการ แต่ไม่ค่อยสบายใช่ไหมครับ?
อือฮึ ใช่ ถูกต้องเลยค่ะ เพราะว่าอย่างบางทีเนี่ย อือฮึ
อ๋อ ส่วนใหญ่ ครับ
บางทีเราทำงานอะค่ะ ทำ
จะมาจาก กิจกรรมอะไรครับ? อ๋อ ทำงาน
อืม เพราะบางทีเราทำงานเนี่ยค่ะ มันมีชุดยู ยูนิฟอร์ม ใช่ไหมคะ คืองาน ที่เราทำเนี่ย ณ อ่า ณ ตอนนี้มันเป็นชุดยูนิฟอร์ม ก็คือเป็นยูนิฟอร์มชุด ไทย อือฮึ แต่มันไม่ได้ชุดไทยแบบที่คุณพูดนะ ไม่ใช่ชุดไทยแบบว่าใส่สไบยุ่งยากอะไรขนาดนั้น มันเป็นชุดไทยแบบประยุกต์แล้ว ก็คือแบบเป็นเสื้อลูกไม้ แล้วก็ แต่มันก็ยังคงความเป็นผ้าถุงอยู่ ซึ่งมันมีความแคบ ใช่ไหม อืม แล้วเวลาที่เราจะ ต้องใส่กับรองเท้าเนี่ยมันไม่ถนัด มันไม่สะดวกเลย อืม แล้วก็มันก็เลยต้อง ทำให้มีความรู้สึกว่า เออ มันลำบาก เราก็เลย เอ่อ ถ้าเลือกได้เราขอเลือกความสบาย แต่ก็อยาก อยากสวยด้วยเหมือนกันเนาะ ความเป็นผู้หญิงอะ เราก็เลยพยายามที่จะแมตช์ ความสวยกับความสบายเข้าด้วยกัน อะไรอย่างเงี้ย ถ้าไม่มีความจำเป็นต้องไปทำงาน หรือไม่ได้ ไม่มีโดน การโดนบังคับ อย่างเงี้ย ก็จะเลือกที่เอาสบาย แล้วก็เน้นที่เป็น ที่รองเท้าค่ะ เพราะว่าบางทีอะเราเดิน เยอะเนาะ อืม แล้วเราก็เจ็บเท้า ถ้าเราแต่งตัวสวย ๆ เรากลับมาบ้าน เท้าเราก็จะเจ็บ
ครับ อือฮึ อา ครับ อืม ครับ อืม อะฮะ อืม ครับ อา